Mm. Fíjate que yo te quiero contar que, pues, últimadamente me va muy bien en el trabajo, siento que estoy generando, pues, ya más ingresos, lo cual me pone muy contenta, pero <laughs> siento que, así como estoy ganando más, siento que estoy gastando más. O sea, entonces, como tal no veo esos ingresos o ese beneficio que yo digo: "Ay, ahorita me está yendo súper bien". Este, de verdad que mi trabajo siento que ahorita, pues, no sé, está como al tope y digo: "Bueno, agradezco muchísimo esto". Pero, como tal te digo, no veo estos ingresos porque siento que estoy gastando. O sea que los estoy gastando, que estoy gastando muchísimo más y con estas fechas, vaya, los gastos se duplican. Entonces, este, quisiera saber si tú me puedes ayudar en, justamente cómo puedo evitar que mis gastos suban, ahorita que estoy generando, pues más ingresos, ¿sabes?
Ah, u Okey. Claro. Claro, es entendible, a veces estos estos gastos, pues, no los no los detectas a simple vista y que de cierta manera son, este estos gastos hormiga, que de cierta manera, <chuckles> de poquito en poquito se van haciendo un monstruo por completo, ¿no? Pero no te preocupes. Mira, me gustaría saber un poquito más para tal vez, darte un consejo un poco más acertado, ¿has notado algún gasto en específico que de cierta manera aumente, eh, el precio con el con el ingreso?
Pues, siento que como tal son yo no, obviamente tengo, pues, esos gastos de luz, de agua, o sea, como que todos mis gastos, pues, básicos. Y eso se ha mantenido, pero siento que mis gastos específicos que aumentan son como esos de ocio, em, todo lo que compro así extra, que de pronto digo: "Vamos a salir a comer o me voy a comprar ropa". Ese tipo de situaciones es el gasto que ha incrementado muchísimo, o sea, de verdad. Vaya, o sea, yo digo: "¿En qué momento <chuckles> hice tarjetazo y y gasté todo esto?". Vaya s
Ajá. Okey. <chuckles> Okey, entiendo. Oye, y tienes en cuestión de de gastos, ¿tienes algún, vaya, como alguna lista, un registro de tanto de de gastos como de ingresos hoy en día?
No, no, como tal, no tengo un registro, este, que siento que eso es algo pésimo. Em, pero, no, no tengo anotado ni cuánto genero o sea, al a lo mejor tengo una idea, pues, burda de que, pues, hago cuentas cada semana en mi negocio. Entonces siempre que yo, pues, voy y hago cuentas, y realizo como este corte, eh, obviamente tengo como una idea de que: "Ah, okey, ah, fue una buena semana". Y así hasta que termine el mes, y digo: "Ah, bueno, este mes cerramos con tanto". Pero este te digo, tengo una idea burda de lo que de lo que genero de los ingresos, pero no tengo ningún registro de bien así establecido de cuánto ing me ingresa y cuánto gasto, no, no lo llevo.
Ajá. Okey. ¿Y tienes como alguna meta de ahorro, o te gustaría tal vez comprar como alguna cosa grande, eh, me próximamente?
Sí, sí, sí, realmente ahorita estoy como eh, quiero comprar un terreno, estoy como en esta en esta situación de la compra de un terreno. Entonces es una inversión supergrande, o sea, sé que es supergrande, y sí, es como, como esta meta. O sea, yo sé, y sé cuánto puedo pagar al mes. O sea, ya es como de que: "Ah, sí, puedo pagar esto al mes, no pasa nada, em y ya está". Porque sé que lo genero, y sé que no, o sea, como que no me pongo el pie. Pero te digo, o sea, ese gasto, yo sé que es bueno sobre ese gasto, no tengo ningún tema, porque digo: "Bueno, ya es un terreno ya es una inversión a largo plazo". Entonces, este, no pasa nada. Pero, es esto, es esta meta que quiero lograr este gasto como grande que se viene que digo sé que lo puedo solventar, pero tampoco quiero justamente que por mis gastitos de ir por ropa que de vamos a comer, que del café y todo ese tipo de situaciones hagan que, pues, como que yo ponerme el pie solita, ¿sabes?
Okey. Okey. Ajá. Entiendo. Oye, y en cuestión de de esta meta, ¿tienes algún plazo fijo? ¿Alguna idea de, más o menos, cuánto tiempo te gustaría tal vez alcanzar como esta meta?
Pues, como tal, eh, no tengo como así como una un límite de tiempo. Sé que ya lo tengo que checar. Me gustaría ya tener como el lugar establecido que voy a comprar como en enero, febrero, y ya. Ahí ver cómo cómo se va dando la situación de los pagos, el tiempo como tal no me presiona, este, pero sí quiero que en enero y febrero, ya tenga como bien establecido, pues, lo que se va a comprar.
Okey. Ajá. Y esto en cuestión de de los gastos que me mencionabas, ¿son gastos recurrentes, o son gastos que de cierta manera, pues, mes con mes van cambiando?
Mira, tengo gastos, este, recurrentes que son básicos. No siento que sean muy grandes. Te digo lo típico la, mm, pues, la gasolina, el agua, el internet, eh, la luz, el gas de la casa. Son como gastos básicos, este, como de primera necesidad. Y esos son recurrentes, em, te digo ahorita como empecé a generar más, me empezó a ir mejor. Ahorita, literalmente, si antes gastaba que de pronto decía: "Ay, pues, vamos a comer", y solo gastaba, no sé, $2000 pesos al mes, en como, en ese tipo de cosas, ahorita, literalmente, de pronto digo: "¿Por qué gasté 8000?". O sea, digo: "¿En qué momento, eh, <chuckles> gasté tanto dinero como en restaurantes cuando antes gana gastaba 2 y ahorita gasto 8". Entonces, me di cuenta que, pues, como estoy generando más, estoy gastando más. <chuckles>
Ajá. Okey. Ajá. Claro, entiendo. Y estos gastos que me mencionabas de, como de primera mano, gas, luz, como todos estos servicios públicos, ¿los compartes con alguien o o es como meramente, eh, gastos tuyos?
No, si los comparto con alguien, este, nos vamos mitad y mitad, eh, mi roommie y yo, entonces ahora sí que mitad, pues, ella, mitad yo, y ya, así es como la organización. Por eso te dijo que no es como tal tanto, o sea, porque dividido, pues, todo se hace menos. Entonces este, pues, estos gastos te digo son como que yo estoy acostumbrada. Ya sé que se restan de la tarjeta y como tal siento que no impactan tanto a mi bolsillo. Los que impactan son ya los que estoy haciendo, pues, extra de que yo digo: "Ay, me fue superbién". Pero cómo voy a ahorrar si si estoy gastando más, estoy ganando más, pero estoy gastando más. <chuckles>
Claro. Claro. Claro, entiendo. Pues, mira, con toda esta parte que me mencionas de, pues, de estos gastos, de todas estas cosas que de cierta manera, pues, te hacen gastar de una manera, tal vez, un poco descontrolada. Creo que principalmente podrías crear un presupuesto que de cierta manera tenga unas metas con, eh, pues vaya co con un tope de de los ingresos. Me refiero como a tal vez, del 100% de de tus ingresos, considerar que 50% va a ser para estos gustos, para estas salidas, para estas comidas y demás. Y el otro 50, a lo mejor lo pudieras dividir, el 25% sea, no sé, para pagar como todos estos gastos, lo de t lo pues, básico, digamos, la gasolina, luz, etcétera. Y la otro 25% tal vez, pudieres a ahorrarlo y meterlo a una de estas plataformas de inversión. Creo que es algo muy útil. Te podría recomendar, eh, alguna, eh, en cuestión de de invertir, que es, eh, Finsus, que es una financiera sustentable, en la cual pues, metes tu dinero y y durante un período de tiempo, pues, te van dando rendimientos mensuales con una tasa anual y que de cierta manera, pues, te van generando centavos, tal vez, de más, pero pues de centavo en centavo puedes ir generando muchísimo dinero y, pues, de cierta manera es solo por tener ahí como ahorrado tu dinero. Y de esa manera, pues, también podrías como el mantener fijo tu tu dinero en estos lugares y que, pues, de cierta manera no tengas como ese control absoluto, digámoslo así, de del dinero, aunque sea tuyo, tal vez no lo puedas como utilizar en ese momento. Entonces creo que sería una buena una buena opción el poder ahorrar en estas en estas plataformas en estas, eh, financieras que de cierta manera, pues, te ge te estén generando rendimientos y que te genere un de poquito en poquito te vayan generando un ingreso extra que de cierta manera, pues, no no contemplabas. Pero creo que sí lo importante es tal vez, el tener un presupuesto de todas estos de todos estos gastos que de cierta manera, pues, vas teniendo mes con mes y tratar de que a lo mejor en este mes no no cumpliste, eh, o no fuiste a alguna alguna reunión y te sobró, no sé, $1000 pesos y de esos $1000 pesos a lo mejor dices: "Ah, bueno, no los ocupé para este mes, los ahorro". Y el siguiente mes a lo mejor gastaste j lo justo del presupuesto. Bueno, ya no puedo gastar más a lo mejor este mes, porque ya excedí como el presupuesto que tengo destinado para esto y tal vez, aquí sí entre también, un poco de la parte de tener un poco de fuerza de voluntad y tratar como de de tomar las preferencias y lo que de cierta manera, pues, tal vez, sea más relevante y más importante. Entonces creo que sería como una combinación de estas 3, eh, sugerencias que te doy para que tal vez, puedas tener como un plan un poco mayor y que de cierta manera, pues, te ayude a a tener como estos gastos y que no gastes, eh, aún más y, pues, de cierta manera veas como este ingreso mayor al que del que estás teniendo.
Sí, realmente sí, mira, no no había pensado esto de los porcentajes que dices, eso está siento que es lo ideal <chuckles> el decir tanto porcentaje para estos gastos, tanto porcentaje para ahorro, siento que también es muy importante. Entonces sí lo voy a ir realizando y voy ahora sí que realizar un registro de de todos mis ingresos y de mis gastos fijos para también ver qué gastos, pues, ahora sí que los gastos variables que o los de ocio y todo eso, pues, nada más darles un porcentaje y no no excederme, ¿no?, a lo mejor si me toca solo no sé, eh, respecto a mi a mis porcentajes gastar 2.000, pues solo esos 2,000 y ni modo, ¿no?, para que yo también tenga cierto ahorro y cierta seguridad y pueda ver justamente pues, los ingresos que hay porque pues, no se trata de eso y y eso que me mencionas de de la aplicación, siento que es muy buena idea porque justamente luego nada más uno lo tiene ahí en su tarjeta, eh, pues, así parado y bueno, de alguna manera pues tenerlo ahí y que genere, aunque sea unos cuantos pesos, pues de peso en peso se va sumando, ¿no?, entonces, <chuckles> sí, sí, lo voy a lo voy a realizar y pues, ya te estaré contando. Entonces pues, ya, este, yo te agradezco muchísimo que me hayas dado estos tips, estos consejitos que voy a poner en práctica y pues, ya te contaré cómo me va, cómo cómo me organizo vaya, muchas gracias.
Claro. Claro. Claro. Ajá. Claro. No, no es nada. Yo encantado de ayudarte y sabes que puedes contar conmigo. Hasta pronto.